Kalau untuk masalah kerjaan ya, selain misalnya aku capek sama kerjaan, terus tuh sama budaya kantor atau lingkungan kantor yang makin hari makin toksik nih, biasanya tuh aku paling cara pintasnya paling ambil cuti ya, ambil cuti untuk kalau misal lagi burnout banget itu aku pasti ambil cuti. Untungnya di kantor aku tuh untuk masalah cuti tuh malah nggak dipermasalahin, mau berapa hari, mau berapa lama, atau mau ke mana itu nggak akan ditanyain. Paling yang ditanyain heeh, paling ditanyain, "Emang cuti kamu sisa berapa?" "Segini," "Mau diambil berapa?" "Segini," "Oh, ya udah apply aja," gitu kan, untungnya itu sih. Makanya aku kalau kayak gitu
Oke. Oh. Nyaman ya berarti. <chuckles> Oke. Berarti sama-sama mengerti ya teman-temannya ya.
Mhm, jadi sambil nunggu cutinya di apa, di-approve sama atasanku, aku langsung nyari tempat-tempat yang pengen aku kunjungi untuk menghilangkan stres ini.
Wah. Nah, aku juga pena e eee, pengen tanya nih, kalau ada nggak momen tertentu yang kamu nyadarin nih, oh, aku sedang burnout nih dan butuh waktu dan wak eee, dan space ya. Nah, itu kamu bisa nggak kasih indikasinya sama diri kamu sendiri itu seperti apa bentuknya?
Mhm. Biasanya ya kalau aku tipikal yang burnout itu yang nggak terlalu parah sih ya, karena ada orang yang jadi bad mood seharian di kantor kan, atau dia ketus gitu sama setiap orang padahal orang tuh nggak tau salah dia apa, kan ada tuh tipikal-tipikal orang yang kayak gitu. Tapi kalau aku nggak sampai kayak gitu sih, aku tuh tipikal yang kalau misalnya lagi bad mood, aku tuh diam. Diam aja gitu diam, tapi kalau orang ajak ngobrol aku tetap antusias gitu. Tapi habis itu aku diam lagi gitu tapi tapi kalau misalnya aku lagi nggak bad mood atau misalnya lagi nggak burnout itu tuh aku sangat ceria gitu loh, menyapa setiap orang di setiap mejanya gitu. Heeh heeh. Jadi kalau misalnya aku lagi diam nggak banyak cerita, orang-orang teman-teman kantorku udah tahu, "Oh, kayaknya dia lagi ini deh, lagi burnout deh, ya udah biarin aja dulu," gitu, karena aku juga bilang, kan kalau misalnya di lingkungan tim aku itu, kita tuh pernah ada sesi fakta tentang kamu gitu kan. Nah, terus aku pernah jelasin juga aku tuh, eee, tolong dimaklumi kalau misalnya aku lagi nggak seceria ini, berarti aku lagi burnout dan itu nggak papa, kalian diamin aja gitu, nanti aku juga balik ceria lagi paling aku butuh sendiri aja gitu, dan mereka memaklumi itu loh, jadi aku suka dengan suasana kantor tim aku yang itu.
Oke. Mhm. Wow. Iya. Oke. Hmm. <chuckles> Wah, bisa kelihatan signifikannya ya. <chuckles> Mhm. Oh.